Bah, en ce moment, je suis dans une période plutôt difficile de ma vie, dans le sens où, heu, donc je suis professeur des écoles et j'étais affecté à et heu, dans une école à plus de 1 heure de chez moi. C'est-à-dire que donc j'ai 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour et heu, certes, heu, les élèves, ils arrivent à 08:30-09:00 et partent vers 16:30 mais je dois être là-bas plutôt à 07:00 et encore ça dépend des fois plus tôt et je pars à à 18:00 de l'école quand j'ai pas des réunions parents prof ou quoi. Enfin bref, ça me fait des journées, heu heu, ouais, le temps que je me réveille, heu, allez 05:30 et je rentre chez moi, c'est 20:30. Plus le métier qui est épuisant honnêtement, j'adore ce métier, mais c'est épuisant, je rentre chez moi, je je suis pas en dépression, mais, enfin j'ai qu'une envie dormir et rien faire quoi.
OK. Ah ouais. Mmh. Mmh. Et heu, c'est tous les jours?
Heu, le 4 fois par semaine de lundi, mardi, heu, jeudi, vendredi, c'est usant ouais.
Waouh et heu, la le mercredi, c'est un peu moins usant?
Oui, absolument dans le sens où j'ai pas je je vais pas là-bas sur place. Mais, là encore, ben, mercredi ce que je fais, beh je je prépare les les les cours de la semaine, quoi, de manière générale. Je prépare, je les adapte, je les modifie. OK, j'ai les vacances pour préparer ça, mais c'est pas assez et le week-end, je rattrape parce que j'ai appris des nouveaux trucs, enfin c'est c'est tu travailles en permanence, en fait, au final.
Ouais, je comprends ouais, ça doit être difficile de tout gérer tout le temps, heu, avec en plus ce trajet en plus et heu, si tu devais, heu, donner, heu, les points positifs qui te font tenir et qui pourraient te permettre de ben de ben de continuer, heu, ce métier?
Bah, pfff, le point positif, ce serait que, bah, je fais du je pense faire, en tout cas du bon travail. Mes élèves, ils sont contents d'aller dans ma classe et même enfin, ma journée, elles sont certes épuisantes, mais je m'amuse et je suis un professeur qui s'amuse, c'est c'est agréable. J'adore ce métier et j'ai du bon retour des élèves et et j'évolue et il y a pas que les élèves qui apprennent, heu, les les enseignants apprennent aussi, j'ai des bonnes relations, c'est tout ce qui est le niveau social, heu, le point positif. Mais à la maison après, heu, waouh, voilà quoi.
Ouais. Ouais, je comprends et la difficulté, entre quelque chose que tu aimes, mais quelque chose qui t'épuise quand même.
Mmh, c'est ça. Et ouais.
Est-ce que tu as des possibilités de de changer dans les années prochaines, de de lieu d'emb d'emploi?
Heu, bah je vais changer, mais c'est pas moi qui décide, c'est l’Éducation Nationale, encore une fois, et je peux être affecté absolument de partout. Enfin, dans dans le département auquel j'ai été a affecté. Si j'ai de la chance, ce sera dans une bonne école à 5 minutes de chez moi, mais, heu, c'est totalement aléatoire et les écoles, il y en a beaucoup trop et c'est c'est plus probable que je sois à 1 heure de chez moi que que proche de chez moi, quoi.
Ah ouais d'accord. Et et ça fait longtemps que tu es, heu, sur cette école où tu as cette 1 heure de trajet?
Non, c'est que cette année-là, bah ça fait bah ça fait 3 mois, là, et ça commence à <exhales> voilà, quoi. <chuckles>
À tirer déjà je comprends, ouais, que c'est pas facile.
Puis même, enfin, j'ai pas de temps, enfin je comme je t'ai dit, je rentre chez moi, je dors, je je passe même pas du temps avec mes amis, heu, la bière, j'ai même pas envie de la prendre parce que beh je préfère me reposer, et même me reposer, c'est difficile, parce que je dois préparer le cours du lendemain, quoi.
Et heu, tu en as discuté un peu avec tes collègues pour, heu, voir si, heu, eux aussi peut-être qu'ils habitent loin ou comme toi, et comment ils font?
Beh, déjà, je suis celui qui habite le plus loin.
Aïe!
Beh, disons que les autres collègues, ils ont plus, heu, d'ancienneté et donc, heu, ils sont en poste fixe à j et ils restent dans la même école plu la plupart du temps. Sinon, il y a enfin d'expérience, pas forcément dans cette école, mais il y a i les collègues, c'est ou ils sont plus ou moins le même profil que moi, ils se donnent énormément. Même les les collègues qui habitent dans la même ville, j ils viennent, heu, 1 heure en avance, ils partent 1 heure en retard et et même après les cours, ils préparent, heu, de les les leçons pour le lendemain tout ça. Ça reste fatiguant et hem, ça, c'est les bons et les mauvais professeurs qui sont moins épuisés, beh, ils font du moins bon travail. Ils s'amusent moins, ils sont moins heureux de manière générale. Enfin, quitte à faire un travail, heu, qui me plaît, autant le faire à fond, quoi, si c'est pour le bâcler et faire des des polycopiés, des des vidéo-projections, quoi.
Mouais. D'accord. Ouais. Ouais, je comprends effectivement. Tu es vraiment investi, finalement, dans ton boulot et c'est ça qui te finalement qui te fatigue, parce que tu veux vraiment faire les choses bien et t'éclater et y prendre plaisir, en fait.
Bien sûr. Bah, oui, bah, ils ont rien demandé, les élèves, heu et le métier est important, c'est à la fois le plus beau et un des plus importants métiers du monde pour moi, l'enseignement et ça me tient à cœur et enfin, c'est c'est naturel. C'est de la bienveillance, je suis bienveillant et c'est un métier de bienveillance, donc oui, autant autant faire du mieux que je peux et tant que je peux, en tout cas et les vacances scolaires, le problème c'est que ça me repose pas forcément, quoi.
Ouais, c'est ça. Pas. Est-ce que tu bosses aussi pendant tes vacances scolaires, je suppose tu prépares les cours?
Oui, en général, s j'ai, ouais, 1 bonne semaine sur 2 vac mmh mh, vacances scolaires, donc c'est 2 semaines, j'ai 1 bonne semaine où je fais que ça quasiment, et la 2e semaine je me la coule douce mais bon, heu, c'est f on y pense quand même encore <chuckles> parce que c'est ma vie, en fait, dans enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait et travail et loisirs, tout ça, mais quand je j'enseigne et que je travaille à au à ce rythme-là, c'est travail, c'est toute ma vie et ça je je je peux pas tenir, quoi, en tout cas, je je ne veux pas.
Ouais. Ouais, je comprends effectivement, ça doit pas être simple à gérer et après peut-être que l'année prochaine, ça changera, il faut que tu t'accroches à cette idée que tu seras peut-être dans une école plus près?
Oui, ben j'espère et c'est en tout cas, faut demander, croiser les doigts, heu, et enfin, avoir des bonnes inspections et de la chance aussi au passage, hein. Enfin, tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est espérer et bah <scoffs> peut-être réduire la charge de travail, je sais pas, mais
Ouais.
c'est s encore une fois les élèves y sont pour rien et j'aime mon métier quoi, malgré tout, hein.
Est-ce que t tu as déjà, heu, réutilisé des cours que tu avais pu faire pour justement te soulager sur une période où tu te sentais un peu débordé?
P heu, très peu encore, enfin, je suis malgré tout, heu, que prof débutant, donc, heu, bah, d'autant plus, enfin, vu qu'on débute on crée ses propres cours pour la 1re fois, donc, heu, c'est beaucoup plus de travail et mmh, enfin, je crée beaucoup particulièrement parce que, beh, j'adapte, heu, o à la à la mode d'aujourd'hui, enfin, dans mes cours, j'utilise volontairement du chat GPT par exemple, parce que, bah, c'est c'est l'actualité. Alors que c'est pas enseigné au programme. Enfin, j je je fais du travail supplémentaire, hein, mais c'est c'est mieux. <chuckles> Je préfère, mais ouais, voilà quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah oui. Ben ouais tes élèves, heu, te le rendent en fait, c'est ça parce que tu leur donnes, mais ils te rendent en échange, heu, par leur comportement et leur intérêt, je suppose?
Absolument, bien sûr. Ouais, bah, c'est ça, hein. Beh, de manière générale, ça se ressent, heu, avec l'autorité. Enfin, j'ai pas besoin de crier et ça ça se fait tout seul parce que on s'amuse ensemble, on est une équipe quelque part et déjà je t'ai dit, ils sont contents d'aller en classe et moi aussi, mais de moins en moins honnêtement et et je pense que ça va s commencer à se ressentir bientôt, heu, mon ma fatigue, mon épuisement du côté des élèves aussi quoi.
C'est chouette ça. Est-ce que tu as, heu, pu voir peut-être pour, heu, certains cours, les faire, heu, plus légers pour faire des jeux ou des choses plus tout en restant dans le thème de ton cours, mais qui serait moins fatigantes pour toi? 1 fois par semaine ou des choses comme ça. Est-ce que tu as imaginé des choses dans le gen dans ce style-là?
Pas encore mais je pense que, ouais, ça je vais pas trop avoir le choix en tout cas, ouais, ça peut être une bonne idée, en vrai et hem même, je vais même te dire qu'au vu de la bonne ambiance dans ma salle de classe, les élèves vont comprendre et même, heu, j'ai de la chance aussi d'avoir des bons parents d'élèves pour le coup. Ils vont comprendre, heu, s'ils s'en rendent compte au final. En fait, le truc aussi c'est que, je, mmh, fournis tellement des des contenus développés que le jour où je développe simp simplement un petit peu un contenu, ça va se voir, forcément parce qu'ils ont l pas l'habitude. Mais ouais, pourquoi pas, ouais, honnêtement, pourquoi pas?
Mmh mh. Ouais, je vois. Mais après, tu peux apporter aussi, heu, des explications à à à tes élèves, heu, leur expliquer qu'il y a des rev périodes peut-être qui seront plus plus légères et toi, où tu as le temps de de rebondir. Parce que si si tu t'épuises trop à un moment, tu vas perdre ton énergie peut-être?
Mmh. Bien sûr, ouais. Mouais, c'est déjà le cas, hein, petit à petit. Mais oui, enfin, mmh p pour le coup, ce qui ce qui marche dans ma classe, c'est que, ouais, on est très on communique énormément et OK, il veut si s si c'est pas eux qui vont le dire: «Maître, vous êtes fatigué» <chuckles> je suis q voilà, enfin je suis q je pense qu'ils sont capables de de comprendre. Donc j'ai j'ai des CM2, c'est certes des enfants, mais le fait de de parler, je pense même que ça peut, heu
<laughs> Mouais.
ça peut ouais, ça peut aider à, heu, les faire comprendre les émotions des autres, hein. Ou <chuckles> ouais.
Ouais, et puis, c'est peut-être important, justement, qu'ils voient que, bah, en fait, tu es un un être humain avec, heu, tes forces, tes faiblesses comme eux, ils ont leurs forces, leurs faiblesses.
Même eux ils sont fatigués, des fois. <chuckles>
Ouais, j'imagine. Puis CM2 en plus, c'est la préparation à l'entrée au ly au collège.
N ouais, ils sont tout stressés, c'est mignon. <chuckles> Mmh c'est vrai. Et
<laughs> Oui, j'imagine que tu as aussi un rôle d'accompagnement au-delà d'être, heu, instituteur: c'est de, bah, les préparer à heu, au grand saut du collège, en plus.
Bah, heu, c'est p peut-être même plus ça qui, heu, qui m'épuise émotionnellement, pour le coup, enfin et ce qui compte beaucoup pour moi, ce a en en plus des cours d de maths et de français, c'est de les apprendre à à grandir, pour le coup, heu, de franchir les étapes de leur vie, heu, aller, heu, en 6e la grande école, enfin les rassurer, c'est c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui me plaît et comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure, ils me le rendent bien, hein.
Ouais. Mmh, ouais. <laughs>
Et
Ouais d je je comprends et et et et je je trouve que c'est tout à ton honneur parce que tu prends du plaisir, malgré que tu sais que derrière ça te tire dessus. On on entend dans ta voix à quel point ça te plaît, ce travail, et à c c cet échange avec ces enfants.
Mmh, bien sûr. Mais c'est vrai que, ouais, comme tu l'as dit, un petit film de temps en temps, <chuckles> un petit Harry Potter regardé dans la classe, ça fait pas de mal je pense. Bon, peut-être pas 1 fois par semaine non plus, mais ouais, pour les vacances de Noël et tout ça, on peut s'alléger, hein, fin de période, je pense peut-être la dernière semaine carrément, ça peut aider, hein.
Ouais, après Tu peux voilà, tu peux alléger le programme ou même le faire en faisant des jeux. Dans Harry Potter, pourquoi pas le mettre en, heu, un peu en anglais sous-titré? et puis demander aux élèves, heu, est-ce qu'ils pourraient trouver des mots, qu'ils auraient compris en anglais? Tou peut-être, tu pourrais trouver des idées de jeux sur ce sur ces travails plus légers.
Oui, bien sûr, oui, on peut faire, <chuckles> on peut les faire chanter en anglais sur Harry Potter, on peut les faire danser, heu, toucher le pied, enfin, bah j
<laughs> Ouais, tu vois? Et là, ça serait moins fatigant pour toi. <laughs>
Bah, oui, c'est sûr, oui. Enfin, en soi la préparation de tous ces jeux, les Harry Potter, c'est fatigant, c'est justement là, que je créais et que c'est c'est intéressant, que je m'amuse. Mais c'est beaucoup de travail parce que je fais les choses bien. Mais si en amont, on a mis un film d'Harry Potter de 2 heures où, autant le maître que les élèves, <chuckles> se reposent en regardant le film, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde parce que, ah, c'est vrai qu'eux aussi, ils sont fatigués, je pense.
Ouais. Ouais. Bon en tout cas, heu, je vois que tu es vraiment un passionné et que, même si la fatigue, elle a l'air de de peser sur toi, heu, tu tu sais trouver quand même la partie positive de ton travail qui va te motiver.
Mouais, ouais, bien sûr, bah, en tout cas, je fais tout pour, ouais. Merci de m'avoir écouté vraiment et tu me fais me rendre compte à quel point j'aime mes élèves encore une fois. Je vais me donner encore eux et ouais, aussi tu m'as fait prendre du recul dans le sens où, parfois, il faut lâcher du lest et ils comprendront. C'est pas la fin du monde non plus et un peu d'espoir pour l'année prochaine d'être, heu, moins loin que 1 heure de route, quoi. Merci beaucoup, ça m'a redonné de l'espoir quelque part, merci.
<laughs> Eh ben, merci pour ton partage.